Я думаю, что такой подход в принципе может работать, но тут, конечно, а, сложно всё так даже организовать, чтобы он начал работать. Потому что часто ты можешь написать программу так, что потом ты увидишь, что в н в ней есть какая-то архитектурная проблема. Э, ну, вот, скажем так, со временем. И всё, как бы, в ее нужно переписывать с 0. Но, э, тут я думал скорее о том, чтобы, м, <tsk> скажем так, а, запечатывать прямо версии моей программы, а, так, что вот, а, они есть, как бы, и всё. Я эту версию больше не трогаю. То есть, если я и хочу сделать что-то новое, то это должна быть уже новая программа. Потому что вообще я считаю, что Да, с другим, да, с другим функционалом. Но, может быть, если я захочу сделать с тем же функционалом, я могу сделать базовую версию ту же, но добавить что-то ещё, допустим. Чтобы она имела другую немножко направленность, называлась по-другому, и ме это был другой репозиторий, допустим. А, и при этом я считаю то, что, э, проекты всё-таки, они должны быть завершены. Потому что если бы все проекты они были бесконечными, то не было бы у нас много чего, чем мы пользуемся как бы каждый день. Потому что каждый день ты, наверно, не хочешь пользоваться тем, что каждый день меняется, потому что, э, ты не можешь на него рассчитывать в таком случае. Вот поэ Да. Поэтому я я хотел бы всё-таки попробовать вот эти вот, э, стратегию, скажем так, замороженных версий. То, что если я завершил программу, то я в в нее что-то буду вносить, только если это какая-то критическая уязвимость, какой-то критический баг.
Мгм. Ага. Мгм. Ага. Уже возможно с другим функционалом даже с каким-то. Мгм. Да. Да, с одной стороны Согласна, да.